Ah, okey hindi ako familiar, eh, pero siyempre, bale ano lang siya, hindi siya bulaklak, gano'n?
Oh hindi po, oh hindi po. Pero sobrang sikat po no'ng pandemya 'yon, tapos sobrang mahal po no'ng presyo no'n that time.
Hmm. Okey, okey, eh, kamusta naman ngayon 'yung halaman mo na 'yan, buhay pa ba?
Ah, may mga natirat may mga natitira pa naman, pero 'yung iba patay na, <chuckles> hindi na naalagaan.
Mm. <exhales> Oo. Lalo na sa busy kasi 'no minsan na, lalo na sa panahon nga natin ngayon 'di ba dumaan din 'yung summer, ta's ngayon biglang tag-ulan na, 'yung mga ganiyang sitwasyon natin. Pero ikaw ba, <sniffs> ah, sa tingin mo, ano 'yung pinakamadaling gawin, siyempre araw-araw para makatulong sa kalikasan, gano'n?
Mm. Oo. Tama, tam mm.